Oui, en effet, hem, moi, je m'intéresse vraiment, heu, à tout ce qui est développement personnel, tu sais? Alors, j'ai pas de titre à te donner, hem, <clicks tongue> mais hem, alors tout ce qui est développement
Ouais. Mmh mh. Livre plus, heu, des livres moins moins roman, du coup, ça va être plus, heu, du concret pour ce coup-là? Ouais.
Ouais, enfin, ouais, ouais, enfin, heu, j'achète, heu, des livres, heu, romancés que lorsque ça me parle vraiment, tu vois? Moi, quand j'ai lu, heu, sur la quatrième de
D'accord. C'est c'est vrai qu'il y a l'Alchimiste de Paulo Coelho, des livres comme ça. C'est vrai qu'eux, ils font les 2, un petit peu développement personnel et et ouais et roman.
Mouais. Ouais, en fait, hem, moi à partir du moment où ce que ce que dit l'auteur, tu sais? J'achète un livre en fonction de ce que dit l'auteur, heu, sur la quatrième de couverture et heu, ben, si ça me ça m'attire, heu, ben, là, j'y vais à fond la caisse. Si ça m'attire pas, heu,, <blows air> laisse tomber, quoi. <chuckles> Je, heu, je regarde même pas.
Oui. Ouais. Mmh mh. Oui, oui, ouais, c'est vrai, hein. La couverture et les quatrièmes de couverture, à la limite, le sommaire et puis c'est vendu et <laughs>
Ouais, non, parce que, heu heu, tout ça pour te dire qu'il y a des romans qui me qui me plaisent je suis pas s très tu sais? Des romances, heu, je t'aime, tu m'aimes, heu, <blows air> <chuckles> tu vois, ce que je veux dire? Heu, je suis pas très fleur bleue, tu vois? Heu, je suis plus, heu, roman, heu, qui toucherait plus à la réalité de la vie, heu, de la conjoncture, tu vois, ce que je veux dire? Heu, quelque chose qui se rapproche ouais, quelque chose qui se rapproche de de nos existences, heu, qui, ben, qui qui parle, qui me parle, en fait et quand je dis que ça me parle, c'est que ça me fait vibrer quelque part, tu vois?
Oui. Enthousiaste. Ouais, ouais, ouais. À la Marc Levy. Ouais. Oui, qui chamboule un peu? Oui. Concret. Oui, oui, ouais c'est vrai que ça dépend, c'est certain, ils sont vibre ils se font ils ils se sentent vibrer aussi par les par les romans, heu, un peu plus mélancoliques ou fleurs bleues et c'est vrai que, ouais, toi, c'est plus ouais, toi, c'est ça a l'air d'être plus des trucs, heu, des oui, toi c'est plus des ça a l'air de plus d'être des trucs c'est vrai c'est vrai. Toi, ça a l'air d'être plus du concret, du des choses qui peuvent en en plus te développer en tant que personne et dans la société tu disais que tu aimais bien aussi les choses qui, tu sais? Comme le le livre précédent, il parlait aussi de des effets de société, du monde et cetera. Ouais, ça a l'air c'est dingue, c'est beau, hein. Ça participe aussi au développement et et sa vision du monde <chuckles> même, du coup.
Oui, oui. Bon, ben, il en faut pour cha il en faut pour chacun, hein. <chuckles> Ouais, ouais. Ouais. Ouais, exactement, mais je pense vraiment que pour avoir une bonne lecture, il faut vraiment prévoir sa bulle me semble-t-il, hem, pour justement, heu, comprendre ce qu'on lit. Tu sais? Heu, peut-être il y a des gens qui ne c ouais, «qui manquent de concentration» comme tu dis ou qui ne qui ne comprennent pas vraiment, heu, ce qu'ils lisent, heu, ouais.
Ouais. Ah. Est-ce que Ouais, le La pleine concentration. Ouais. Je voulais te demander, est-ce que tu as tu as le choix, tu arrives à trouver des choix, heu, divers, du coup, de livres quand à côté de chez toi, heu? Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être dans des petites villes ou autres, est-ce que toi, tu as tu as le choix, tu as tu as tout à disposition?

Ouais, surtout avec de la 4e de de de face, ça veut dire il y a des messages derrière à faire passer et puis, mine de rien, heu, avec le temps et puis des fois on lit et puis il y a beaucoup de de trucs qui passent à la trappe, en fait. Il y a beaucoup de de choses sur lesquelles on se concentre pas sur un moment T et ça peut, avec, je sais pas, le temps aussi heu, on parlait de Disney ou Matrix ça dépend de l'âge aussi. Enfin, pas de l'âge, mais même un mois après, on peut le comprendre différemment. C'est dingue. <laughs> C'est ouais
Oui. Tout à fait. Ouais ouais ouais ouais ouais, et c'est et c'est ce qui permet, justement, heu, quand tu rentres dans cette bulle, tu vois. C'est é é je pense que le contexte dans lequel tu relis, i il fait aussi pour beaucoup. Tu vois, quand tu vraiment, tu es rentré dans ta bulle, bah, c'est là que tu captes le mieux. Je j'ai l'impression, parce que, tu sais, il m'est arrivé aussi de lire dans le métro. <chuckles> Heu, bon, je rentre ouais, je rentre dans ma bulle aussi mais c'est pas pareil, quoi.
Waouh. Hein. Ah ouais. Ah mais oui, distraction, heu. <chuckles> Oui, oui oui, ouais il y a plus de distractions parce que c'est vrai que les gens bougent à côté. On peut facilement être distrait ou ou, tu sais, comme tu dis, ton petit cocon, là, la petite bulle et tout, bah peut-être ça met ce ce petit effort, heu, ce petit heu, petit rituel coco hem, confortable, en même temps, qui permet, heu, d'ouvrir le cerveau, peut-être, ouais. <laughs> Oui.
Eh ouais. Oui, cocooning, oui, tout à fait. <chuckles> Ah oui oui, tout à fait, oui, je suis d'accord avec toi, ou ais, ouais, mais bah, en effet, hem, j'adore rentrer dans ma bulle, moi, quand je lis un livre. Heu, je suis complètement plongée dans le livre, je suis dans le livre, tu sais, heu, donc le l'épopée cosmique, heu, ben, ça parle, heu, de de vaisseaux, heu, de guerres cosmiques, tu vois, heu, dans les airs et tout ça, Bah, je suis dans les airs et tout ça. <chuckles>
C'est ah, c'est plaisant. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ah ça ça fait voyager, c'est clair. Waouh. <laughs>
Ah bah, je voyage dans mon lit, tu as vu? <chuckles>
Ah oui oui, parce que tu parlais du métro, mais c'est plus dur quand tu es dans ton lit. C'est vrai que tu es c'est comme si, en fait, tu te laissais complètement aller, alors que, quand tu es dans le métro, tu bah, tu peux pas, peut-être, te te laisser aller autant.
Et et mais il y a des fois où j'ai réussi quand même, hein, dans le métro aussi parce que, justement, heu, histoire captivante, donc bulle, heu, exceptionnelle, tu vois. Même dans le métro, tu vois, ce que je veux dire? <chuckles>
Cest vrai? C'est vrai? <laughs> Ah ouai. Là là, quand tu dis que ça se passe, c'est que le livre, bah, il est fort et même, bah, la relation au livre, quoi, la connexion au livre, il est bien, quoi. C'est ouais.
Ouais. Ouais, ouais, ouais et heu, alors, on dit que, hem, pour bien comprendre un livre, il faudrait le lire 7 fois.
Et i